Ai, que legal. Olha, eh, eu eu eu eu já já já vi isso, assim, eu vejo muita gente pelo relógio também. Que usa escuta as músicas pelo relógio, né, porque tem o o o relógio também tem Spotify, e eu uso relógio na academia, mas meu celular tá sempre do lado. <laughs>
Uhum. É, exato. Uhum. Exato. Uhum. Pois é, eu também, eu eu usaria super, mas o o meu relógio que f que emparelha com meu celular, eu que eu queimei ele sem querer. Eh, porque à prova de de teoricamente, a Apple disse que o Apple Watch é à prova d'água, né. Cara, eu só fui dar um mergulhinho, assim, não foi nem alta profundidade, e aí quando sai quando eu saí da água, já estava com a tela preta. Aí esse relógio que eu é, ninguém merece, né.
Uhum. Entendi. Ah, entendi. Aham. Hum. Certa. Boa. <laughs> Aham. Que coisa.
Aí esse relógio que eu uso, hoje em dia, na academia, eu comprei na Shopee. Baratinho, eu acho que fo menos de 5 €. <laughs> E funciona, viu. <laughs>
Aham. Olha. Nossa, que ótimo. Não, que maravilha. Mas você chegou você você você ligou no o AirPods no modo de água pra pular na piscina. E não funcionou?
<laughs> Liguei, a aque aquela trava, né. Não funcionou, não não foi o suficiente pra, eh, mas assim, eu eu realmente, eu não fiz mergulho, eh eh, com eles. Eu fiquei, assim, na na água, na na e eu nem cheguei a fe eh, cobrir o corpo inteiro, sabe. Deixei a cabeça, pelo menos, do lado de fora, mas enfim. É, já foi.
Ah, entendi. Aham. Tá, entendi. É. Que coisa, né, porque eu até olhei o meu aqui, que eu eu nunca precisei da água, mas eu olhei aqui, inclusive que ele tem um um um aplicativo que é pra você medir a profundidade da água do mergulho, então, como assim, né. <laughs>
Uhum. É, pois é. O meu era era 3ª geração, não sei se o d eles melhoraram depois, mas assim
En ah, tá. Pode ser que sim. Pode ser que sim.
eh, o o meu não deu certo. <laughs>
<laughs> Mais aprendizados que ficam, né. <laughs> Legal, mas olha, você me contou toda essa mudança que você fez, né, pra pra mudar, e você acha que isso também impacta no seu humor, na sua energia, né, sob o foco também. Como que você se sente fazendo isso?
É, pois é. Se Hum. Sim. É, eu me sinto melhor, eu acho que a gente recebe mu muito estímulo, né, pelas r pelas telas, tanto pelas redes sociais, quanto pelo celular, são pro propagandas a t a todo o tempo. Eh, eu não chego a ser radical, durante o restante do dia, e deixar o celular desligado, até porque p q questões do trabalho, família, eh, mas eu g também já travo todas as notificações, sabe. Eu não deixo nem vibrando, às vezes, porque eu fi eu consulto, eu vou lá e consulto a tela na hora que eu quero, sabe, eu não quero que a tela diga a hora que eu tenho que olhar para ela, sabe.
Uhum. Certo. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Ah, interessante. Ah, legal. Uhum. Uhum.